うん？あ、例えば、え、うん。
先生あ、担任の先生には、あの、実はっていうことは言えないまま？あ、そうで
うん。あ、いや、全く全くないと思います。で、当時ってなんか今の親とは違って、そんなになんかね、先生になんか言ったりとかっていうのはなかったので、そう、なんで、まあ、先生は多分私はずっとクマをやりたい女の子だと思ってたんでしょうね、きっと。うーん、うん。あ、でも先生も、意外に女の子1人でクマを上手くこう、うん、あの、やりきってすごく立派でしたねみたいなことは、一応なんかこう連絡帳みたいには書いてくれたんですけど。うーん、でも、あたしとしてはやっぱりショックだったんですよね。で、やっぱりその時から、あの、うん、あ、自分の思ってることをはっきり言わないと、誤解されたまま後悔するんだなってことをすごく実感したんですよね。うーん。
あ、そうでしたか。 あ、なるほどね、可愛いクマを描いたんですもんね、だって。は、そうでしたか。 あ。 あ、クマ、あ、よかったですね。そうですか。 うんうん。 うん。 あ。 う。 そうですか。あ、じゃあ、やっぱりそれはあれですよね、ま、幼稚園でほんとまだね、おね、大人から見たらなおす幼いですけれども、絵の時にはしっかりそれが失敗というか、あのね、思ってた、あ
うーん、うんうん。 そう、ま、後悔うん、失敗してま、そうですね、だか、失敗して後悔をね、すごくしてしまったっていうのがものものすごい心に残っててそうなんです。なんでうん。
うん。 ん、そうですか。じゃあそれ以降はどうですか？その時の経験から何か変わったんですか？
そうなんです。 ええ。なので、私、ま、小学校2年生の時と、まあ、よねんせいん時、学芸会っていうのがあったんですけど、ま、あと高3の時も、なんかこう舞台とかやったんですけど、一応、あの、小学校2年生んとかも結構セリフが多い役を、ん、あ、わやりたいと言いましてええ、小学校4年生の時はかぐや姫っていうのをやったんですけど、かぐや姫役で見事に主役を、え。で、高校3年生の時も舞台をやったんです、くせその時も主役で舞台をやらさせていただきました。はい。
うん。 え？ うん。 あ、立候補されたんですね。へえ。 あ、はい。 あ、それはすごい、すごいですね。立候補されて、ええ。 うん。 あ、じゃあもうすごくあれですね、もうその時の経験というか、もうね、今でもね、覚えてらっしゃるということで。
うん。まあ。 そうなんですね。あの、ま、舞台で舞台って大変ですけど、ステージとかこういう劇をやる時に、もう後悔はしたくないっていうことがものすごく、はい、ありました。
そうですか。 あ。 なるほど、そうですか。今日は、あの、過去の失敗から学んだことのお話、あの、教えていただいてありがとうございました。
はい、どういたしまして。